Ehm, ah beh, stiamo parlando comunque, sia mi sto riferendo magari a Stan Lee che è famosissimo, ehm, oppure anche a a quello che ha creato il Signore degli Anelli, ehm
<chuckles> Certo, Tolkien, mh.
Tolkien, esatto. Quindi sostanzialmente mi stava sfuggendo il nome questo istante. <laughs> Ehm, però nel senso, quando si rifà al genere fantasy, Tolkien è quello che poi effettivamente ha, uhm, creato il genere, no, e quando si parla del
Sì, okay. <laughs> Sì. Sì, o comunque è comunque quello di riferimento, adesso se se l'ha creato lui u non non lo uhm, non lo so, però sicuramente è è i è il riferimento del genere indubbiamente.
Certo, ehm, no, ma è proprio il padre, no, cioè è uno dei padri del genere, quindi, quando ho compreso questa cosa del: diamine, però guarda sì, l'attore viene ricordato, quello che ha fatto Legolas, quello che fatto Aragorn, però effettivamente poi, quando si deve parlare dei fantasy il suo nome è il primo che esce. Quindi diciamo, lui quando si parla di questa tematica, è la persona che si dic si dice che abbia definito il genere, e questo per me è il successo, no, perché i le tue azioni hanno portato un cambio drastico. Viene identificato è quello, hai un e un'identità che ti porta a que cioè, quella cosa porta la tua identità, ma soprattutto la tua identità ha ridefinito il genere.
Mh. Sì, sì Mh. Mh. Okay. Vieni identificato in quello, ho capito. Sì.